ما هو أنا ما كنتش باعمل ده كتير، أنا باعمل ده في فترات بقى الإمتحانات، اللي هي ليالي الإمتحانات ال إمم، بالضبط آآ، أنا ما ما كنتش باذاكر كتير طول السَنة بس بآجي بقى باخُش المُعسكر المُغلَق ده هو قبل الmid term وقبل الfinal بس.
آه الmid term بقى والterm وممكن. لكن الم إمم. أيوه فاهماك. طَب احكِ لي كده في الأيام العادية، يعني خلاص ما فيش إمتحانات، أنت في يوم عادي جدًا بس مثلًا بقى أنت قُلت إن أنت في هندسة فأكيد مثلًا كان بيبقى ورق تسليمات، شيتات، رسومات مثلًا كويزّات فالحاجات العادية بقى اليومية دي، لمّا كنت بتذاكر في البيت كنت بتحس إن أنت الموضوع بيمشي، والّا برضه كان صعب أوي بس يعني اللي هو بتعرف تسيطر عليه بس برضه كان بيبقى في مُشتتات كتير مثلًا؟
إمم. إمم، إمم. إمم. آآ، بُصّي يعني في حاجات يعني مثلًا الرسم الهندسي، أنا كنت باحب أوي آآ آآ إن أنا أعمله أصلًا ي فهو بالنسبة لي ده ترفيه ده ده تشتيت لوحده، يعني آه، كنت باحبّه جدًا أقعُد بقى أشغّل الأغاني و
آه. حلو. واو! حلو. إمم. إن أنت واخِدها هواية يعني، مش حاجة مُلز مش م مش مُلزم إن أنت تعملها ده أنت بتتسلّى وأنت بتعملها.
آه، بالضبط، وهو كان أغلب طبعًا أغلب الحاجات اللي أنا المفروض أعملها يعني أو أغلب الحاجات اللي بتبقى ورايا كانت بتبقى عبارة عن رَسم.
كان تخصُصك يعني رَسم أصلًا؟ مدني مثلًا عمارة أو كده؟
بالضبط. آه، آه، ف فكان أغلب الحاجات هي عبارة عن رَسم، فكان كنت باحس إن أنا مبسوط وأنا باعمله أصلًا، بقى وتمام بقى باعمل الشاي بتاعي أو القهوة بتاعتي وباسمع أغاني
إمم، إمم. طَب حلو. إمم، ب طبعًا مش في كوبايات النيش طبعًا، في كوبايات عادية. <laughs>
لأ، لأ، ده إحنا بقى خلاص في البيت ال الكبير. <chuckles>
أيوه في الكوبايات العادية، طيب وال آه طَب والمذاكرة بقى والشيتات والحاجات دي كنت بتعرف تنجزها برضه والّا كنت بتكبّر دماغك منها وتقول لأ، خلاص أنا هابقى ألِم الدرجات بقى في الإمتحانات العادية؟
آه، الكوبايات العادية خالص. <chuckles> إمم.

اتخرّجت آه.
طب إيه الأخبار بقى في الشغل، المشتتات أخبارها إيه؟ احكي لي.
المشتتات عالية جدًا لأن أنا شغال من البيت ف <laughs>
آه، لأ ما ما فيش حاجة اتغيرت أنت كان مش حاجة اتغير <chuckles>
<chuckles> ما فيش حاجة اتغيرت خالص ولكن بقدر الإمكان بقى يعني بقيت ملتزم أكتر شوية، وخلاص بقى، بقى في مسؤولية وفي
آه. طب إيه الحافز بقى اللي كان اللي بيخلّيك ملتزم إن أنت عايز تقدّم مثلًا شغل كويس والّا مثلًا الفلوس وكده؟
هو فكرة المسؤولية وفكرة إن الحاجات اللي أنا باعملها مثلًا لو قصّرت فيها مش هتضرني لوحدي، هي هتضر ناس تانية معايا وأنا دي دي حاجة أساسية يعني، ما باحبش أبدا أبقى حابب آه.
إمم. أوكي. ما بتحبش إن أنت تبقى تضر حد أو إن أنت حد يتضر بسببك يعني.
آه، آه، ما باحبش أبدا يبقى حد طبعًا مربوط معايا في شيء، وأنا أتخاذل أو حاجة زي كده، فلأ بابقى بقى مركّز جدًا في أي شيء أنا باعمله و وواخد بالي يعني وده وده بيخلّيني بيخلّيني عارف آآ أسيطر على الأمر يعني.
إمم. اهم. أيوه فاهمة.